Alam mo ngayong holiday season, ah, medyo mas mataas yung ano ko, yung tensiyon ko ngayon, lalo na 'pag lumalabas ako. Siyempre obligado ka lalabas, mamimili gano'n. Gaya kahapon, ang purpose lang talaga namin kahapon, manood ng ano, Disney On Ice. Pero siyempre, ah, pumunta pa rin pumunta pa rin kami sa mall. Naku, talagang na ano talaga ako, na-shock talaga ako sa dami ng tao, at terible, oo. Eh, ako kasi, sanay ako sa bahay 'tsaka introvert ako. So, pagdating do'n, sa dami ng tao, para akong nasu-suffocate talaga, as in sobra. So, naghahanap ako ng ano, ng parang exit para parang, parang stampede na kung titignan ko, eh. So, sab sabi ko sa mga anak ko, "Ay, naku. Teka muna, hanap tayo ng malalabasan, parang nahihirapan na akong huminga." So, yu umpisa no'n, do'n na lang kami sa gilid-gilid ng mall, para hindi, hindi na ano, hindi ako napupunta do'n sa dami ng tao talaga. Ah, minsan nakakahiya din sa mga anak ko, kasi siyempre minsan may mga gusto silang puntahan, so kailangan nila akong samahan kasi siyempre, nahihirapan din ako, gano'n. Pero ang nagigiging option ko ngayon ano na lang, sabi ko, kung pupunta ako halimbawa sa mga ano, siguro mall, pipiliin ko yung medyo maliit-liit tsaka hindi masyadong tingin ko, hindi masyadong maraming tao. Na-overwhelmed talaga ako masyado. Yun.
Mhm. Mm. Oh. Mm. Ah. <chuckles> <snorts> Ah. Mm. Mm. <chuckles> Oo. Ayan. Mm. Okey. Alam mo, um, 'yong mga ganiyang bagay, ano, naiintindihan ko. Kasi, ah, kapag ikaw ay isang introvert at sanay na homebody, tapos biglang na-expose sa isang lugar na kabaligtaran, ano, ng iyong <chuckles> nakasanayan, eh, talagang ikaw ay lalamunin. So, anong ano, anong
Mm. Totoo. Mm, totoo.
nag-trigger talaga, kumbaga parang kailan mo naramdaman 'yon? No'ng no'ng ikaw ay nagpunta, eto ba ay no'ng, ah, nakikita mo pa lang from afar or from malayo na sobrang dami ng tao? 'Yon ba 'yong nakapag-trigger ng ano, emosyonal na tensiyon?
'Yong ano pa lang, siyempre pagkatapos ng ano na napanood nami namin, papunta kami ng mall. 'Di ba, may mga ano do'n, may mga path do'n na puwede 'yon do'n ko ta sa sabi ko, "Parang ang daming tao na talaga." Papunta na kami do'n sa, sa mall mismo, ko ay grabe, e extra dami talaga ng tao ngayon. Kasi nakakapunta rin naman ako pa ah, madalas sa gano'n, kaya lang, hindi gano'n kadaming tao na parang, gustong magi ah, mag mm. Gusto mo gusto mo gusto ko na talagang mag-escape, na sabi ko, "Ah, grabe naman 'to, ano bang nangyayari dito’t, ganito kara" W wala namang sabi, may may merong palabas na ano, wala naman kundi talagang gusto lang siguro mag ano, mag-enjoy no'ng mga tao, ah, do'n sa mall mm, mamili oo, mamili, gano'n. 'Yon nga lang, kaya talagang parang inatake ako kahapon na parang, para akong maso-suffocate talaga, sabi ko.
<laughs> <laughs> Mm. Hmm. So, first time. <laughs> Walang magawa, oo. Nagpapalamig, ayan. Ah. Hmm. Pero, 'yong atakeng 'yon, ano, ah, 'di lingid sa kaalaman mo, 'no, na may mga bagay talaga na nag nagti-trigger. No'ng sinabi mong parang inaatake, parang lang ba 'to? O, nakaramdam ka na ng, paninikip ng ano, ng paghinga, o similar to that, may gano'n na bang nangyari?
Mm. Mm. Mm. Pakiramdam ko kung tumagal ako talagang gano'n na talaga kasi parang, a a, sabi ko, ah, parang ang ano, ang parang nakukulangan ako ng hangin gano'n. Sabi ko labas muna tayo, kumain nalang kami do'n sa ano ba to sa Pho yung Vietnamese restaurant yu kumain nalang kami do'n. Ayun, medyo na-relax kasi yung restaurant nasa ano naman siya hindi sa loob ng mall, so medyo open, ayun.
Mm. Mm. Hmm, <clicks tongue> ayun so, ano 'no, ah, eh, mapapayo ka diyan ano dahil, ah, gusto lang naman talagang ano, ah, magsaya 'no, talagang, ah, isang paraan ay talagang, ah, magka maki-bonding ayan. So ang, ang 1 sa mga ano, ah, ma advice ko sayo ay tingnan yung ano tawag dito kagaya ng ginawa mo 'no, yung sa gilid-gilid. So, magandang, ah, paraan 'yan ano na makita mo kung ano yung space na, na kailangan mo daanan. Tapos kung, ah, wala naman din talagang kailangan do'n sa lugar na 'yon kagaya ng ginawa niyo na kumain na lamang. So, ayos lang din naman ano so, siguro medyo nag-alala ka kasi maaaring hindi, ah, nasunod yung mga gusto ng kasama mo kagaya ng anak mo ngunit ayos lang naman yun ano kasi maintindihan naman nila 'yon dahil, ah, ayaw mo naman silang mapahamak. So parang alam mo 'yon, maganda yung iyong ano, ah, ah, la minsan kasi hindi napapansin ng tao ano kung ano yung mga kaugalian nila. Pero sa kabila nung pag-panic ano, so naging matatag ka. Nalaman mo na, ah, ganito pala so nakapag-isip ka ng mabilis kasi hindi lahat ng tao, gano'n.
Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Kasi, <clicks tongue> um, 'yon lang naman yung 1st time na talagang matindi yung ano ko na parang na ano ko na nakukulangan na ako ng hangin. Naramdaman ko rin yata 'yan noon parang rally yata nung 2022 yata. Nasa gitna kami ng ano napakaraming tao. Ayun, parang nag-panic din ako talagang sabi ko, "labas tayo, doon tayo sa gilid" hindi naman kami umalis sa rally talagang gumilid na lang kami, 'yon.
<laughs> Mm. Mm. Hmm, okey so parang ano 'no, ah, kung mapapansin natin marami na palang insidente na ganiyan so, bakit mo pinipiling <chuckles> pumunta sa mga matataong lugar?
Oh, hindi ko talaga ine-expect na gano'n karami, kasi yung balak lang naman namin 'yon nga manood kami ng Disney on Ice kaya okey naman doon kasi siyempre kahit maraming tao nasa loob naman tapos dark siya. Paglabas namin akala namin okey lang pupunta kami sa mall, maghahanap ng kakainan. Aba, nung umpisa na sa path pa lang, "bakit ang daming tao, grabe!" nung nando'n na sa may mall na, ah, lalabasan na talaga namin, ayun na sabi ko, "teka muna bakit ganito karami yung tao, ayun.
Mm. Mm. <chuckles> Sa'ng ano, sa'ng mall ito saan banda? Anong ano, yung parang pinaka, ano do'n yung pinakaano talaga yung, yung nadaanan n'yong sobra-sobrang daming tao?
Sa mo sa MOA. Di ba, may mga path doon parang shortcut siya pagka galing mo ng ano ng arena?
Mm.
Oo, may mga shortcut doon na, doon pa lang ang dami, dami ng tao. 'Di ba, a arena
Hmm, dun sa tabi ba ito ng ano, IKEA?
Oo, diyan, diyan. Tapos pupunta ka doon, sa, ah, depo dadaan ka pa ng department store yata, tapos sa kabila, ganun. Yun, sabi ko, naku naman. Pero nako yun naa yung mga anak ko, sina sinabi ko naman, sabi ko antayin ko, ah, antayin na lang kita. Lalo na yung babaeng anak ko kasi may binili pa siya, sabi ko mag-order na lang kami dito nung panganay ko. Eh, yung panganay ko, sinamahan naman ako, sabi, "O sige, dito na lang muna tayo, mag-order tayong pagkain." Tsaka yun din naman ang purpose namin talaga, dun sa hinahanap namin yung Vietnamese restaurant na 'yon, kaya, oo. So
Mm. Ayan. Mhm. Ah. Ayon. So, ano pala 'no, uhm, dahil ganiyan na 'no, yung mga naranasan mo, tapos may kasama ka pang bata, may kasama kang pamilya. Ah
Maano ano na, mga mata matatanda na rin naman, puro may work na sila, so
Ah, matatanda na naman pala, ayon. So, ah, sa tingin mo 'no, ah, dahil ganiyan yung ano, naranasan mo, ah, pipiliin mo pa rin bang pumunta ng ano, ng mall o ng ibang lugar ngayong, ah, kapaskuhan?
Mm. kaya. Siguro ano, pipiliin ko na yung pupuntahan ko. 'Di na muna siguro sa MOA, yung dito sa may sa may Ayala Malls, yun, maayos siya. Tapos konti lang yung tao, tapos maraming places para kumain, kumbaga sa groceries, mas mura pa yung groceries nila doon sa may Landmark, 'yon.
<laughs> Ayan. Mm, ayon. So, kumbaga ano 'no, ah, at least, ah, minsan yung mga karanasang ganiyan ano, yun talaga yung nagiging instrumento o tulay para mas matuto tayo 'no. So, ganung bagay, ah, maayos 'yan, mainam kasi nakahanap ka naman ng alternatibo. So kumbaga, ah, hindi naman ano, maganda na talagang masasaalang-alang yung sarili natin, dahil lang sa kagustuhan na makakain ng ano, ng res sa isang restaurant ano, so yung restaurant ba na iyon, may iba pang branches?
Mm. Totoo. Mm. Oo. Yun nga yung balak namin sa ano, sa Ayala Malls. Kasi do'n do'n kami ano, kumain. Dun, a ang sarap ng "pho" nila dun. Tapos sabi sa pero sabi ko, "baka meron din dito." 'di dun kami sa alam mo yung search guide? 'Di naghanap kami, meron nga pala talaga. So, hinanap namin, 'yon lang na-shock ako, ang daming tao. Sabi ko, parang alam mo yung tipo na 'pag nag-stampede talaga, dikit-dikit, ganun kadami, oo.
<laughs> Mm. Hmm. Mm. Pero ano, bakit pala ano, tawag dito, na naisip mo ba o ng mga kasamahan niyo, kasi siyempre ikaw naman yung ano, parang pinaka nagli-lead ano, naisipan niyo bang ano, kumain na lang sa hindi masikip na lugar o sa dadaanan ninyo?
Mm. Mm. 'Yon 'yon talaga 'yong ano namin, eh, kumbaga 'yong purpose namin, kainan talaga. 'Yon nga lang, nagmali kami ng way. Dapat pala do'n kami sa mga, ah, daanan na hindi masyadong maraming tao. 'Yon.
Hmm, ayun. So ano, 'no, ah, nabanggit mo, 'no, 'yong sa mga stampede at ganiyan. Kasi may insidente noon sa ano, 'no? So wag naman sana kung ano man, ah, knock on wood. Ah, may insidente sa Korea noon, ano. So parang party place siya sa Hongdae. Kumbaga parang, ah, 'yong mga tao dumadaan lang din talaga do'n sa isang masikip na lugar. So ang pinagkaiba, ah, maraming tao pero maluwag-luwag, ano. So, ayun, iingatan mo din na, ano, kung ikaw ay talagang no choice na dumaan sa ano, at kailangan, halimbawa, emergency Oo, kaya talagang 'yon na 'yong usapan, eh, wala nang magagawa o walang signal, 'di ba? So ang gagawin mo lang din talaga ay 'wag kang dadaan sa mga masisikip na lugar. Kasi doon kapagka nag-stampede or ano, eh, talagang massive 'yong ano 'yong maaaring mangyari at ayaw naman natin na may ma-injury or 'yong may mas malala pang mangyari. So, laging tatandaan na, ano, dapat naka-ready. Tapos, ah, bukod do'n dahil nga hindi hindi natin alam kung ano'ng maaring mangyari, marapat lang na magdala ka ng emergency kit, ano. So pwede rin 'yong ano, ah, naka-prepare na rin 'yong, halimbawa, snacks at saka tubig. Kasi halimbawa uhaw na uhaw ka na, tapos anong gagawin mo, bibili ka lang ng tubig. 'Tas makikipagsiksikan ka sa mga tao. Ayun 'yong mga ano mga pwede mong gawin.
Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo nga. Tama, totoo. Mm. Hmm. Tama, totoo. Totoo 'yan. Oo, naku, maraming salamat sa mga tips mo, ha. Talagang mabuti may mga nai-a na ano narinig akong ganiyan. Maraming salamat at paalam.